Oo, pag ganun yun, gi na- no nod nood nanonood kayo ng sine, ganun?
Hindi rin po namin yung nagagawa kasi sa budget din po yun yung bagay na hindi namin madalas gawin kasi ang mahal ng sine.
Totoo mahal na ng sine ngayon no, ba pano dito may tanong ulit ako, pano nagkakaiba pag kasama mo yung mga kaibigan mo pati yung pamilya mo? Kunyari kasama mo yung kaibigan mo pumunta sa mall, pano magkakaiba yun yung gawain pag kasama mo yung pamilya mo?
Mm, laro-laro lang, ganun. Mm. Pag sa family kasi, madali silang mapagod, <chuckles> yung ayaw nila nung daming ganito daming pupuntahan, pero wala namang bibilhin, ganun, eh, ang mga kaibigan susuportahan ka nila, ah, sige punta tayo sa ganito kahit pagod na sila, eh, for the go pa din.
Oo. Oo, totoo. Mm. Oo ganun talaga, eh, 'no, lalo na pag matatanda na yung magulang mo 'no, <gasps> ayaw nila'y naglalakad na ng mahaba.
Mm. Opo.